อือฮึ อืม พอมัน <clears throat> มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นอะครับ มันจะรู้สึกแย่ เพราะว่าตอนแรกอะ "เฮ้ย ฉันว่าฉันเช็คแล้วนะ ฉันดูดีแล้วนะ" เพราะว่าอย่างอาหารแมวอะครับ ก่อนหน้าเนี้ยก็มี ก็มีปัญหาเหมือนกัน เพราะว่าคิดไว้แล้วว่า เฮ้ย ในเนี้ย ใน ในชอปอะมัน เฮ้ย ในออนไลน์อะครับมันจะถูกกว่าที่ร้าน เออ มันมีลดนู่นลดนี่ <clears throat> มีส่งฟรีขึ้นมาอีก แต่ว่าจังหวะจ่ายอะมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ คือ ณ จังหวะจ่ายมันโดนบวกตอนหลัง เหมือนว่า บวกตอนที่เราไม่เห็นน่ะครับ จังหวะกดจ่ายไปแล้ว อะไรเงี้ย อืม แล้วก็แบบว่า
อา อา อืม ๆ ๆ อือฮึ อืม อือฮึ อา อา เหรอคะ? โอ้โฮ แล้ว คือมันก็คืนไม่ได้ ถูกไหมคะ? อืม เหมือนโดนหลอกเนาะ แล้วเราเคยไปรีวิวไหม? ว่า แบบ เออ อันนี้แบบ <tsk> ไม่จริงใจอะ เหมือนหลอกลวง
ก็เลยแบบรู้สึกแย่ ใช่ โอ้โฮ ที่ ที่หายไปว่า ก็ช่วงไปรีวิวเนี่ยแหละครับ ช่วงแบบไปรีวิว
<chuckles> เราต้อง เอาคืน ให้สาสมนะ <chuckles> สิท สิทธิผู้บริโภค เออ ๆ <chuckles>
ใช่ ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ไปรีวิว แต่เขาก็บอก <clears throat> เขาก็บอกว่า ให้ไปส่งคืน ไรเงี้ย แต่มันไม่ได้แพงขนาดนั้นน่ะ แต่ว่ามัน คือมัน มันเสียความรู้สึกอะ แล้วก็มันแบบ เออ ต้องไปไปรษณีย์อะ โอ้โฮ หมดค่า น้ำมัน อีก เสียเวลาอีก ไรเงี้ย อืม เราก็ต้องไปแบบ
โธ่ เออ มันก็ไม่คุ้มเรา ใช่ เออ ใช่ แล้วก็เหมือนเสียเวลาอีก อืม
ไปเอาคืนด้านนั้น อืม
โธ่ เออ เจอแบบนี้ไป ค เป็นใครก็ต้องรู้สึกแย่เนาะ แต่ที่ สิ่งที่เราทำได้ก็ มันก็มีสิทธิผู้ ของผู้บริโภคอยู่เนาะ เราก็ต้องแบบไป report รีวิว เพื่อให้คนอื่นไม่หลงกล แล้วก็ เหมือนก็ต้อง คงจะต้องคาดหวังต่อไปให้กิจการเขาล่มไปเองอะค่ะ เพราะ ว่า ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่ นานเนาะ ใช่ไหมคะ? อืม
ครับผม โอ้โฮ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ ตอนแรกก็ มัน มันก็ยังมีรู้สึกผิดอยู่แหละครับ <clears throat> แต่ว่าก็เริ่มทำใจได้แล้วครับ อืม ตอน ตอนแรกก็ค่อน ค่อนข้างที่แบบ เออ รู้สึกแย่ แต่ตอนนี้ดีขึ้นเลยครับหลังจากที่มาคุยครับ หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปรีวิวเพิ่มเติมครับ
อืม อา อ๋อ ค่ะ ก็ด้วยความยินดีเลยค่ะ <laughs> ค่ะ ก็ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็ ถ้าคุณรู้สึกผิดเนี่ยก็แสดงว่า คุณน่ะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงิน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะ ก็ให้มันเป็นบทเรียนกับเราในอนาคตเนาะคะ วันนี้ก็ ยังไงก็สวัสดีค่ะ

ใช่ มันอย่างที่บอกเลยครับว่า โปรมันไอ้เนี่ย ม เออ มัน พอเห็นว่ามันลด อะไรเงี้ย พอของแมวมันแบบ อ๋อ 50% ตอนแรกก็ อ้าว
เออ <chuckles>
ซื้อแค่ 2 อะไรเงี้ย พอมา พอแบบว่าสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันดันเด้งขึ้นมาอีกอันหนึ่ง ลด เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ก็เลยแบบ เออ เอาอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะ อืม แล้วพอแบบ 90% มันก็มีข้างล่างพ่วงขึ้นมาอีก อะไรเงี้ย บอกว่า "เออ ส่งฟรีนะ อันเนี้ยลดไปเยอะเลย" อะไรเงี้ย
อือฮึ อืม โถ ใช่ นี่เลย <chuckles> อา ก็สั่งอีก อืม เห็นไหม อันนี้คือคุณกลายเป็นเหยื่อของการ ตลาดไปนะคะ ก็แบบว่าเขา อย่างที่บอกแหละ คนขายก็อยากขายเนาะ เขาก็จะมี ยิ่งโดยเฉพาะแอปต่าง ๆ เนี่ยก็จะมีแบบ <tsk> มีมาตรการ เขาเรียก ไม่ใช่มาตรการสิ เหมือนมันเป็น กลยุทธ์ กลยุทธ์ ในการทำให้คนซื้อแบบซื้ออะค่ะ แล้วก็ต้องซื้อเนาะ ซื้ออันนี้แล้ว เดี๋ยวซื้ออีกก็จะลดอีกใช่ไหม ซื้อเพิ่มนี่ได้ส่งฟรี ใช่ไหมคะ ซื้อเพิ่มอีกได้ของแถม เพราะฉะนั้น บางทีแบบว่าถ้าเราหยุดที่ชิ้นแรกอะมันก็จะไม่ได้โดดดึงต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ คือก็แบบว่า เออ
ใช่ อือฮึ ใช่ คือ อ่านรีวิวแล้วไง คือว่า เออ พยายามอ่านรีวิวแล้ว อะไรเงี้ยนะ ขนาดจริงหรือเปล่า? เออ ร้านนี้เขาหลอกหรือเปล่า? มัน มัน <tsk> มันเหมือนว่า เออ เราอุตส่าห์ประหยัดแล้ว มันก็แบบ อืม ก็เช็กแล้วนะว่า รีวิวมี อะไรเงี้ย พอมาแล้วขนาดมันเล็กไง แล้วมันก็ แบบ รู้สึกแย่ไปกว่าเดิมอีก มันไม่คุ้มไง
อา อืม อา ๆ ดีนะคะ อา อือฮึ อ้าว! บางทีรีวิวเขาก็เหมือนจ้างคนมาหลอกไหมคะ? ใช่ไหม รีวิวก็เชื่อไม่ได้นะ เออ
ใช่อะ อืม อุตส่าห์แบบว่า เออ เคยหาย หายไปสักพักหนึ่งแล้ว จากวงการนี้ อะไรเงี้ย คราวเนี้ยกลับมาเป็นเหยื่ออีกแล้ว อืม อุตส่าห์อ่านรีวิวแล้ว
<chuckles> อา <chuckles> ไม่เป็นไร ถือว่ามันเป็น เอ่อ บทเรียนใหม่แล้วกัน เหมือนเป็นการ เขาเรียกว่า ทบทวนบทเรียน <chuckles> เรา ก็จะได้แบบว่า เข็ดไปสักพักหนึ่ง น่าจะเข็ดไปหลายเดือนเลยไหมคะ? เหตุการณ์นี้